อา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ สมมุติถ้าเผื่อแบบว่าเราไปคุยกับสามีเนาะ แล้วบอกความต้องการของเราจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่น แบบว่าเรากลัวเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าสุขภาพหรือ อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าเผื่อเราอยากจะมีแบบว่าตามธรรมชาติ อย่างเงี้ยอะค่ะ เอาจริง ๆ อะ ถ้าเผื่อแบบไปปรึกษาพวกคุณหมอหรือ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เขาก็ จะ แบบว่าบอกว่า ประมาณแบบ 40 หรือ อะไรอย่างเงี้ย ก็คือไม่ควรที่จะมีแล้ว เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นปัญหาเสี่ยง แต่เอาจริง ๆ แล้วอะค่ะ ถ้าสมมุติแบบว่าเรา ลอง หนึ่งเนาะ อย่างเช่น แบบว่าในการที่แบบว่าดูแลลูกได้ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าในการที่แบบว่า เหมือนแบบเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งอะค่ะ ในการที่จะแบบว่า เออ ในการ ที่ จะทำเด็กอะเนาะ อันเนี้ย เราก็รู้สึกว่า ถ้าเผื่อเราอายุมาก แล้วเราพร้อมพอดีอะค่ะ ก็ จะ เป็นการที่แบบว่า เออ เหมือนแบบเป็นข้อตกลงกันที่แบบดีที่สุดอะ เพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยค่ะ คุณสามีเขา รู้สึกว่า เขาก็ยังไม่พร้อมอะเนาะ คือถ้าเกิดไปอยู่ อยู่ในจุดหนึ่งที่พร้อม แล้วก็อายุมากกว่า 40 อะค่ะ เรารู้สึกว่า ถ้าเผื่อทำใน รูปแบบ ธรรมชาติอะ เรารู้สึกว่า มันจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วอะค่ะ อืม
ค่ะ ก็ กอน ก็เป็นเหตุผลที่ดีเนาะ อาจจะรอไปอีกสักระยะ ก่อนนะคะ ดูให้อะไร ๆ มันดูลงตัวมากกว่านี้ แล้วค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ เนาะคะ งั้นอยากจะขอคำแนะนำอีกนิดหนึ่งด้วยอะค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจว่า เราไม่มีลูกแล้วล่ะคะ อันเนี้ย มันทำให้แบบชีวิตกามันดูสมบูรณ์ได้ไหมอะคะ? เพราะว่าก็เหมือนคุณพ่อ คุณแม่ท่านก็พูดมาเนาะ "ถ้าเป็นครอบครัว ก็ควรจะมีลูกถึงจะดูสมบูรณ์ เป็นครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบ" แบบเนี้ยค่ะ ใช่ ส่วนหนึ่งด้วย เราก็เลยแบบ เออ ก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันว่า ถ้าเราไม่มีลูกมันจะไม่สมบูรณ์เหรอ? อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม ใช่ค่ะ อืม อา